طيب ده حاجة كويسة جدًا. طيب بقى أنتم المرّة الجاية بقى إن شاء الله تاخدونا معاكم بقى، يعني نروح معاكم بقى.
<laughs> إن شاء الله، بس كده؟
<chuckles> طيب أنتِ هل مخططة بقى مصيف السَنة الجاية والّا لسه ما بدأتوش تخطيط ليه؟
والله إحنا السَنة دي، والسَنة اللي جاية إحنا يعتبر صيّفنا بس في بلد أوروبية، لإن إحنا استقرينا برّا مصر، فيعتبر خلاص بقى هي دي بقى المَعيشة بتاعتنا وهو ده حالنا وهو ده المصيف اللي إحنا هنروحه، بس الصراحة ما حبيتش البحر هنا خالص، يعني حسّيت إن الموضوع ما بانزلش، باروح أتفرّج وخلاص، هو المنظر حلو جدًا وجميل جدًا، بس مش مُمتع بالنسبة لي لإن برضه ما فيش لمّة، كنت باروح أنا وبابايا ومامتي وأخويا بس مش أكتر من كده، فكانت بتبقى قعدة مُمِلة جدًا، كنت باحس إن أنا خلاص ما فيش حاجة ممكن أعملها، فباقعُد بس قدّام البحر.
تمام. <chuckles> آه. آه.